آآ, بُص أنا بصراحة ما باشغّلش الاقتراحات دايمًا من التطبيقات بتاعة الأغاني، باحسّها مش يعني مش أحسن حاجة، مجرَّد اقتراحات وبس يعني فاهم، بس TikTok لأنّه أنا باستخدم TikTok يعني بشكل يومي، فطول ما أنا قاعدة باقلِّب طول ما أنا باسمع أغاني، فالأغنية مثلًا الجديدة آآ، أو مثلًا أغنية ما أعرفهاش أو كده بتكون حلوة بتعجبني، باعرفها، باسمعها، الTikTok بصراحة بالنسبة لي هو أحسن حاجة، يعني أحسن من الاقتراحات بتاعة الYoutube Music مثلًا أو Spotify.
إمم. إمم. إمم. وشايفة اللي هو الأغاني اللي هي بتاعة زمان أو كده، تقدري تجيبيها بال بالTechnology مثلًا لو عايزة تسمعيها عن التطبيقات الحديثة بالAi أو Shazam أو كده، تعرفي تجيبيها مع إن ده تطبيقات جديدة والأغاني قديمة؟
امم. هي بُص الأغاني قديمة آه، بس هي موجودة على الYoutube فبالتالي موجودة على الYoutube Music برضه، ففعلًا Shazam بيقدر برضه يجيبها، لأنّه هي موجودة يعني موجودة فعليًا على الYoutube فخلاص بيلاقيها بيعرف اسمها.
إمم. إمم.
فموضوع ب يعني بيكون لذيذ بصراحة، إنّه آه باعرف أوصل للأغاني القديمة، أنا أصلًا باحب أسمع أغاني قديمة كمان، فبيكون الموضوع حلو أوي إنّه لقيت الأغنية اللي أنا بادوَّر عليها يعني، باكون بصراحة باكون مبسوطة، لأنه مش بسهولة زمان.
طب و شايفة عامةً ال الإعلانات اللي بتتعمل من الأغاني، ومثلًا زي أغاني مثلًا عمرو دياب اللي بيعمل لها إعلانات مع كوكا كولا أو كده، ليها فعلًا تأثير على الإعلان، وفودافون واتصالات وكده؟
امم، آه، فودافون. امم، بُص أنا أغاني عمرو دياب في الإعلانات دي، باحبَّها أوي، آآ، تقريبًا يعني في أغنيتين أو أو أغنية كده أنا مش فاكرة اسمها بس أنا فعلًا باحبَّها، ويعني لمَّا بتحصل مواقف كده مثلًا تجمعات الصحاب أو كده بافتكرها، هي بتاعة الله على لمة صحاب عِشرة سنين، الأغنية دي فعلًا جميلة جدًا، أيوه بالضبط.
إمم. آه، آه، أغاني رمضان، والأغاني اللي هي بتاعة اللمَّة وكده، إمم إمم إمم.
يعني كل الأغاني دي فعلًا بتبقى ليها تأثير حلو كده على ال الإعلان نفسه، و والاستماع وكمان الفنّان والله، يعني أغانيه بتبقى فعلًا حلوة، مثلًا عمرو دياب بشكل أخص.